Spirituel un peu ou pas?
Mmh. En fait, elle le elle montre pas, heu, j'ai du mal à avoir des conversations profondes avec elle. Je sais pas pourquoi. Donc heu, je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui la dérange ou elle a peur de je sais pas. Et je pense qu'elle elle l elle pense à plein de trucs, il y a beaucoup de potentiel mais elle en parle pas, c'est très bizarre. Je sais pas où est située le mercure, j'ai pas regardé mais je me souviens plus je me souviens plus mais <chuckles> mais ouais, c'est spécial. Après, heu <laughs> heu, mon grand frère, il est lion
<laughs> <laughs> Mercure, heu, -4°, <chuckles> très froid. Ah OK.
heu et mes 2 petits frères, il y en a un qui est bélier et l'autre, il est, heu, vierge.
Bah voilà, je vois qu'on a eu un peu le même genre d'ambiance.
Oh là là! <laughs>
C'est exactement ça! Vierge quoi? Sage ou folle?
Ouais, grosse ambiance. Non, ça va r heu, heu, il s'est calmé. Il s'est calmé, heu, avec l'âge, enfin depuis qu'il s'est marié, là, ça va. J'avoue, heu, compliq ouais, il s'est ma
<chuckles> Depuis qu'il s'est marié, tu as l'influence de sa femme, tu sais, qui est en mode: «Calme-toi, tout de suite». <chuckles>
Bah ouais qui est vierge aussi, <laughs> qui sont nés qui sont nés, heu, à à un nés à 1 jour d'écart en fait.
Ah! Wouah! Ah trop drôle! La même année?
Tr hein. Ouais c'est trop ouf. Non, 1 année d'écart mais heu, ouais, trop fou.
Ah ouais. Bizarre, bizarre. Mmh.

Ouais, ben, ça, ça arrive souvent, hein, dans les familles.
Ouais, mais c'est bizarre si tu as réfléchi. Comment ça se fait, tu vois? C'est un vrai sujet, ça. Comment se fait-il?
Ben, plein de choses. Déjà, toi, tu es une femme, lui c'est un homme, ça change déjà beaucoup. Ensuite heu <chuckles>
Ouais, non, mais depuis la naissance, on est des sœurs, on était pas des femmes, on était pas des hommes. <chuckles> C'était déjà comme ça, quoi, tu vois?
Ouais.
Tu as des je me souviens plus toi, tu avais oui, tu avais des frères et sœurs.
Ouais, j'ai 3 frères donc heu, voilà. <laughs>
Ouais, voilà, c'est ça, je je je le savais, mais j'étais plus sûre, parce que je me disais 3, ça fait beaucoup quand même. <chuckles>
Ouais, 3, c'est beaucoup hein. Franchement, heu, ouais. Et heu c'est ça.
Seule fille en fait. Dur ou pas dur?
Et sinon, on s'entend bien. Heu, franchement, c'était dur c'était dur. C'était dur parce que
J'avoue, oh, mon Dieu.
ouais, c'était intense en fait de vivre, avec 3
Tu étais tu étais avant-dernière, c'est ça?
Heu, non, je suis la 2e donc j'ai un grand frère et 2 petits frères. Ouais.
Ah OK la 2e. Ah. Oh là là. Comment tu as dû prendre cher.
Mouais. <laughs>
2 petits frères? Oh là là.
2 petits frères, ouais, donc heu
Mais en vrai, moi aussi, j'ai grandi avec l'équivalent de 2 petits frères.
<laughs>
Parce qu'en fait, heu, le meilleur ami de mon frère de naissance a vécu chez nous pendant très longtemps.
Ah OK, ben voilà.

Bon, et toi tu m'as pas dit, alors tu ferais quoi, heu, pour alléger ton esprit?
Ouais. Je ferais quoi pour alléger mon esprit? Heu
Tu «punching ball» avec une photo d'un N+1 ou pas?
<laughs> En ce moment, ça ferait du bien. <chuckles> En vrai, là, ça va, je me suis détachée de ça. C'est cool, je pensais pas, mais heu
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Tu sais que sur internet, ils font du papier toilette customisable?
C'est vrai? <laughs> Je vais trouver, heu, la la photo de mon mon a de mon ancien manager. <laughs>
<chuckles> Ça peut, je pense, t'apporter un peu de <laughs> Pardon, je t'ai coupée, mais c'est juste que ça m'a pop-up dans ma tête.
Non, mais c'est trop non, mais c'est une trop bonne idée, hein. Ouais. <laughs>
Je sais, franchement. <laughs>
Bon, voilà ce qu'elle te fait la plante verte. <laughs> Mais, c'est ça. <laughs>
<giggles> <giggles> Tu m'as tuée. <chuckles> <chuckles> Ah, ça je m'y attendais pas du tout. <laughs>
<chuckles> <chuckles> En vrai, bonne idée. <laughs>
Mmh. Tu sais, tu te fais un <chuckles> tu te fais <chuckles> tu te fais un cerceau là, sur le tu te le cales sur le front, mais avec, heu, tu sais, les plantes araignées là. <chuckles> Un peu vibe Jumanji.
<laughs> <laughs> J'avoue. Jumanji. Franchement validé. <laughs>
<laughs> <chuckles> Tu fais un reel comme ça. papier.
<chuckles> J'adore. <chuckles>
<chuckles> Ah, j'ai trop mal aux abdominaux, quoi.
Donc, ouais, c'est pas en vrai, heu, rire de ça, ça fait du bien pour plus de sérénité. En fait, <chuckles> ça aide à d <chuckles> dédramatiser. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ah, mais de folie. Mon dieu. Bah, de toute façon il faut, parce que quand c'est des trucs qui font qui font vraiment mal
Ouais, c'est ça. Exactement. En tout cas, ça m'a fait ça m'a fait du bien. Je vais penser, heu, au papier toilette, je pense. <laughs>
vaut mieux rire que pleurer, quoi.

<tsk> Heu, je pense, heu, les relations avec ma famille.
Ah ouais, tu m'étonnes. <laughs> <laughs> Ça me dit quelque chose ce sujet. <laughs>
<laughs> La clochette est tombée dans le rouge! <chuckles> Ouais de ouf oh là là ouais. <tsk>
Ça se passe comment en ce moment? Enfin, t tu es heu, tu es souvent en contact avec eux ou pas trop?
Bah en ce moment ça va, mais heu, parce que, bah j'ai plus de contact avec mon frère depuis heu, plusieurs mois d'ailleurs. Mmh
Il est plus âgé ou plus jeune que toi?